Suapan yang paling sempurna kalau aku kan tipenya yang harus apa, harus lengkap ya si si lauknya itu harus lengkap. Jadi, satu suapan itu nasi, udah sama jengkolnya, sama sambalnya, sama ikan asinnya, lengkap satu suapan. Kan ada yang, ya udahlah cukup nasi jengkol dulu, atau nasi ikan asin dulu nasi ayam dulu gitu ya bisa satu-satu. Kalau aku tuh tipenya yang harus, eee, satu suapan itu lengkap semua ada gitu. Jadi di mulut tuh, mmm, <laughs> berpadu semuanya.
Mhm, mhm. Eh. Oh udah kecampur, berpadu semuanya. Ya ampun. Nah, biasanya tuh, nikmatnya. Nah, biasanya tuh kamu seberapa sering sih makan itu pas pulang?
Mhm, jadi sebuah kenikmatan. Hah. Sering banget aku sampai pulang kayak, eee pulang, pulangnya misalkan cuma seminggu nih, hampir tiap hari makannya request-nya makan itu, entah kenapa nggak bosen-bosen. Mungkin itu untuk, untuk apa ya, eee, setahun. <laughs> Mengobati setahun kerinduan, jadinya tuh aji mumpung. Jadi, kita paling, eee, gantinya di lauknya yang dirubah ya. set hari ini pakai lauk apa, hari besoknya lauk apa, di luar lauk yang wajib aku sebutin tadi gitu ya. Aduh cukup ya, eee, aku, ini kebetulan aku ada urusan mendadak nih jadi harus mengakhiri dulu, <laughs> obrolan yang seru ini.
Mhm. <laughs> Setahun oh. Aji mumpung gitu ya? Mhm. Oh. Oh. Dan 3 kali sehari, itu terus gitu? Oh gitu, baik. Heeh, makasih ya udah mau cerita. Heeh, mhm.
Seneng banget aku bisa ngobrol sama kamu, sharing sama kamu, iya. Sama-sama. Sampai jumpa ya.
Sampai jumpa.